उम, अ, बदला है माने अभी तो हम बदल गए हैं। <chuckles> हम बदल गए है। हम देखते रहते हैं कि कहाँ सफ साफ-सफ़ाई है कि नहीं, वो ज़्यादा देखते हैं। एक तो है कि मुझे लग रहा है कि अ आजकल साफ़-सफ़ाई थोड़ी बेहतर हो गई है। अ, हाँ, हाँ। मुझे मेरे हिसाब से अ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। क्योंकि मैं जो पहले देखती थी जो साफ़-सफ़ाई में उतना अ, माने अ, ज़्यादा अ, कभी-कभी गंद गंदा भी था, दिखता था ज़्यादा, जो सफ़ाई वाले कर्मचारी आते भी थे तो वो उतना अच्छी तरह नहीं करते थे। तो आजकल मैं देख रही वो और सबसे ज़्यादा मैंने ये कल नोटिस किया कि अ ज अगर मैं अ, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं अकेले अ, सफ़र कर रही थी। ये बहुत ही अ, 2-3 स अ, पहले अ, 2-3 साल पहले की बात है। तो अ, 1 पुलिस ऑफ़िसर जो महिला कर्म अ, पुलिस ऑफ़िसर है, वो अ, आई और उन्होंने पूछा कि क्या आप अकेले सफ़र कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो, उनका नंबर दिया। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि अगर कोई भी अकेली महिला सफ़र कर रही है तो तो उन्हों वो आ रहे हैं, आके हमें पूछ रहे हैं और बता रहे हैं कि आप हमें अ, इत्तला कर सकते हो अगर आपको कोई परेशानी हो। ये मैंने
हुँ, हुँ। बेहतर हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपका नज़रिया जानना चाहता हूँ बस। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। ठीक है। अच्छा। हुँ, हुँ। मतलब आप बता रहे है कि सुरक्षा में काफ़ी ज़्यादा बढ़त हुई है उस हिसाब से देखा जाए, है ना?
हुँ, हुँ। बिल्कुल, हाँ, हाँ। हुँ, ये माने मैं अ, खुद मेरे साथ हुआ तो मुझे, काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसे भी हाँ, है ना? हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।
चलिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, डो ये ये सही मायनों में होना भी चाहिए आज के समय में अ, ताकि क्योंकि लोग जो है अ, निश्चिंत होकर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जा सके और इस तरह से सफ़र में अगर कोई आपको सहयोगी मिल जाता है सहयोग मिलता है ख़ासकर, सुरक्षा के बारे में देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा मददगार हो सकता है। अ, लेकिन अ, मैं आपसे एक और सवाल पूछूँगा। अच्छा मैं मेरा सवाल ये रहेगा कि अ, जब आप बचपन में अ अ, ट्रेन में सफ़र करती थी, और आज भी आप ट्रेन में सफ़र करती हैं। ऐसा क्या है जो आप आज भी मिस करती हैं? और इ क्या अगर वो कुछ अ, चीज़ है जो मिस करती है वो अगर होता, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होता? इसके बारे में कुछ बताइए।
बिल्कुल, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। माने जो पहले था अभी नहीं है। हुँ।